والله أنا كان عندي مشكلة كده يعني مشكلة كبيرة شوية، وكنت عايز نصيحتِك، كنت محتاج نصيحتِك في الموضوع ده.
تحت أمرك، اتفضل.
والله يعني يعني أنا من الشخصيات اللي هي امم يعني تقدري تقولي عليها عصبية، يعني شخص عصبي، وانفعالاتي ما باقدرش أتحكم فيها.
امم.
آآ، باحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني وقت العصبية أتماسك و وما ابقاش عصبي، ولكن الموضوع بيخرج عن سيطي عن السيطرة، ما باقدرش حرفيًا إن أنا أتمالك نفْسي قصاد حد مثلًا عصّبني أو ح باحس بشعور يعني باحس بكل الكراهية اللي موجودة في العالم موجودة جوّايا، بس في نفس الوقت يعني بعد الموقف كل حاجة بتختفي عادي.
معاك. معاك، هل العصبية دي تجاه ناس معيّنة؟ يعني مثلًا أنت بتكون قادر إنك تعبّر عن عصبيتك وتخرج، آآ، الشُحنة دي في ناس معيّنة وناس تانية لأ؟ يعني مثلًا أصحابك وأهل البيت آآ بس مش في الشغل أو مع المدير أو كده، والّا في العموم أنت إنسان عصبي؟
لأ بالعكس. لأ في العموم يعني، في العموم جدًا ممكن في الشغل أعمل كوارث. <chuckles>
امم. <chuckles> امم، امم، معاك، لأ، أنا مقدّرة طبعًا الإنسان العصبي ممكن يكون مش قادر يتحكم في ده، فجميل جدًا إن أنت حاطط، زي ما بيقولوا، إيدك على المشكلة، فدي بداية الحل ما تقلقش. طب عايزة أعرف، آآ رد الفعل آآ لو كان مثلًا لو قلنا المدير مثلًا أو الشغل، آآ ك في ج جزاء مثلًا مقابل أو عقاب مقابل عصبيتك دي، هل ده ما بيفرقش معاك، مش مهم، ما يجيش في بالك وأنت متعصب إن أنا لو اتعصبت على فلان ده ممكن يأذيني، آآ يعني ضرر عليك الموضوع؟
اهم. لأ خالص يعني، ما بتجيش في دماغي أي حاجة غير ال غير الأفكار الشيطانية اللي بتبقى دايرة في دماغي يعني، في الوقت ده.
امم، بس ما حاولتش حتى مثلًا إنك تسيب الموقف؟ آآ تروح تهدى ف بأي شكل مثلًا، تبعد عن الموقف أو المكان اللي فيه الموقف ده، أو ت عشان ترجع له اهدى شوية، ما فكرتش إن أنت تبعد شوية، أو ما تدّيش رد فعل في ساعتها؟
هو بُصّي، اللي بيحصل إن أنا مثلًا لو في الشغل أو أيًا كان، وحد عصبني، وأنا يعني يعني أنا مش أنا كنت الأوّل باتعصب بسهولة يعني، دلوقتي الموضوع يعني أهدى شويّة وأقل شويّة، بس برضو يعني، لمّا الواحد بي بتحصل حاجة مثلًا، مديري في الشغل مثلًا، آآ، جه عليّا في موقف ما كانش هو منصف فيه وكده، أنا عايز أقول لِك إن أنا ممكن بابقى عندي أفكار إن أنا امسكه اضربه، إن أنا أعمل حاجة كارثية بجد يعني، أنا مش مش هاقول لِك، أنا ما بابصش على العواقب يعني، ما باش ما باشوفهاش أصلّا.
امم. امم. <laughs> ما كده إحنا كده آآ إحنا كده المفروض يعني إن أنت تكون واعي آآ إن أنت بتعمل إيه، فإحنا كده واصلين لإن إحنا طب زعلانين من اللي إحنا بنعمله، فطب يالّا نشوف هنعمل إيه، إيه المختلف، صح كده؟ يعني أنت واصل إن أنت متضايق من نفسك.
ه هي الفكرة، أنا آه، يعني أنا مؤخرًا أدركت فكرة إن العصبية دي مش يعني عايز أقول لِك، آآ بتخسّرني ح يعني معظم المواقف اللي أنا باتعصب فيها، بيكون ليّا حق فيها، بس لمّا باتعصب، ممكن أعمل كارثة، فالموضوع الموضوع آه، الموضوع يتقلب عليّا بقى، حرفيًا آه. يعني مرة كان كان نازل لي جِزا
تضيّع لك حقك. بالضبط، طب ده ما بي ما ب امم.
آآ وال
ده ما بيردعش شوية ال الغضب اللي جواك، أو يعني ما تحس إن أنت هتخسر الموقف اللي أنت فيه لو أنت اتعصبت، ده مش بيقلل شوية من إن أنت تتعصب؟
خالص.
غريبة. <laughs> هاقول لك حاجة بقى.
آآ، أنا عايز أقول لِك لأ يعني أنا بابقى عايز أرضي الشعور اللي جوّايا بس، بابقى عايز أرض باحِس إن إن أنا م محتاج إن أنا أدمَّر. والله بجد بيبقى جوّايا طاقة تتد تدميرية، وأنا ممكن أقطَع علاقتي بناس في الوقت ده، بس لمّا باهدى خلاص يعني، فاهماني؟
ده ماشي. إمم. طَب بُص، هو آآ علميًا بيقولوا إن الشخص اللي بيعبَّر عن غضبه ده إنسان طيب، ما ألغ عكس التخيُّل الإنساني للبشر، أنت كده إنسان سَوِي لإنّك أنت ما بتكتمش، فده بيتحوِّل جوّاك لحقد كراهية ضغينة وحاجات مُسيئة جدًا ل لإنّك تكون عندك الحاجات دي يعني. آآ، فأنت كونك إن أنت قادر إن أنت تعبَّر عن غضبك في لحظتها، فدي معناها أولًا إن أنت إنسان سَوِي، نواياك طيّبة، آآ ما في ما فيكش الخُبث زي ما بيقولوا. آآ، ف يعني ما تزعلش من نَفْسك بإنّك قادر إن أنت تنفعل. هي كل إمم.
إمم. أنا عايز أقول لِك يعني عايز أقول لِك إنه يعني بمناسبة النقطة دي، أنا في واحد صاحبي قال لي: "إن عصبيتك دي بت بتكشف ردود أفعالك قُدّام الآخرين وممكن الناس تستفزَّك عشان تسمع الكلام أو حاجات عايز عايزين يعرفوها من نواياك، فيعني حاول بقدر الإمكان إنّك ما تتعصّبش أيًا كان الموقف." ف ف
دي وجهة نظر مهمة جدًا. فعلًا إن أنت آآ ال اله ال العيب بتاع إن أنت على طبيعتك، بتخر بتخرَّج كل انفعالاتك، إن أنت فعلًا بتبقى مكشوف قُدّام أعدائك لو ا افترضنا إن هم أعداء يعني، بس بتبقى مكشوف فعلًا، فهي مسألة ال التحكُّم بقى، أنا عايز أوصل أوصَّل رسالتي، بس أوصَّلها بطريقتي اللي أنا آآ أبقى في كل الأحوال أنا ال الفائز فيها، أنا مش باخسر حاجة في ال رَد الفعل ده. المسألة محتاجة خطوات بسيطة جدًا على فكرة مش صعبة ومع الشخص السَوِي ن نفسيًا زيّك كده إن هو آآ على طبيعته، هتبقى أسهل بكتير جدًا. مبدئيًا كده م آآ، عارف ال زمان بيقولوا عِدْ لغاية 10، قبل ما تتكلّم؟
إمم.
آآ، اللي هو تعيد أو يعن إن أنت ما تنفعلش في لحظتها، أنت هتاخد بالضبط، إن أنت تأخر إنفعالك ده، أو تأخر رَدّ فعلك، آآ، هيدّيك فرصة تو ت ت توازنه أو تحُطّ له إطار صح، مش هيبقى عشوائي، مش فارق معاك النتيجة فيه لأ، أنت المَرّة دي هيت هيكون فارق معاك النتيجة، وفي نفس الوقت هتاخُد حقك فيه، مش هتضيَّع حق كان لازم يبقى لك، يعني هتبقى بمعنى أصحّ، آآ، كنترول مُتحكم فيه، آآ اللي هت يخرج منك في اللحظة دي، هو كُلّ الحكاية
يع يعني أدِّي مساحة لنفسي يعني. امم. امم. طب وده هيفرق هيفرق في إيه يعني؟ كون إن أنا مثلًا آآ كنت باتعصب، وما بقيتش باتعصب، طب ما حو يعني رَدّ الفعل اللي المفروض يحصل في موقف مثلًا بيضايق الواحد، آآ، يعني العصبية أحيانًا برضه إيه، بتخلّي الواحد يعني ممكن أقول كلام للّي قدامي، آآ ما أحِسّش بتأنيب ضمير بعديه، فاهمة قصدي إيه؟ يعني ممكن أقول له كلام يضايقُه، بس في نفس الوقت إيه، خلاص، أنا مش هاحِسّ بتأنيب ضمير، لإن أنا أدّيتك رَدّ الفعل اللي أنت تستحقُّه، فاهمة قصدي إيه؟
امم. طب ما هو المسألة، إن أنت المسألة م دلوقتي أنت مش الشخص، اللي أنت أولًا آآ، لمّا بتقول إن هنا إن أنا آآ حاولت آخُد حقي من مديري، آآ، ف خَسّرت نفسي مثلًا شُغلانة كان هيديهاني، أو كان كنت أنا جدير بيها عن حد تاني، أو إن أنت شخصيًا على فكرة أحيانًا العصبية الز الزيادة، الExtreme بت بتعمل أمراض، بتجيب لك ضغط عالي مثلًا، ممكن امم.
إمم. تمام. أنا بجد آآ أنا ما كنتش أعرف المعلومة دي، يعني بجد أنا ما كنتش أعرف المع بس أنا س كنت كنت متصور إن أنا ممكن ييجي لي الضغط عادي يعني، لإن خصوصًا إن أنا باحِسّ إن دمّي فعلًا بيفُور، يعني عايز أقول لِك إن
يعني ال عارف، آآ، احسبها على إنّك لازم تبقى أناني شوية، يعني احسبها على نفسك الأول، أنا مضرور من إيه بعصبيتي دي؟ قبل ما تعرف الناس اللي قُدامك إيه الضرر اللي بيحصل لهم أو كده، خلّيك شوية أناني، واتعامل مع نفسك على إن إيه أخط إيه الخسارات اللي هاخدها، لو أنا اتعصبت من غير ما آخُد وقتي في التفكير والتحكم، إن أنا لأ، أنا هاتعصب لأنهي درجة، ولأ، قُصاد مين، و وإيه اللي هاخسرُه، و هل اللي هاخسرُه ده فارق معايا أو لأ؟ الحسبة اللي هتاخد م ممكن تاخد بالكتير أوي دقيقتين، هتفرق معاك كتير جدًا، في رد فعلك إنه يكون م يعني آآ قادر على التحكُم فيه، مش هاقول لك إن أنت ما تنفعلش في المُطلق، لكن بتنف بتنفعل لمصلحتك، يعني خلّيك أناني وأنت بتنفعل.
امم. تما امم. يعني بمعنى أصح، إن أنا أحاول بقدر الإمكان إن أنا لمّا تيجي لي الأفكار إن أنا أزعق و وأشتم وأخرَب على الناس دي، لأ أقلل الموضوع، بحيّث إن أنا أعرف أحلِّل اللي بيحصل، وإيه اللي في أفكار ده وإيه اللي بيفكر فيه ده، وأشوف رد الفعل ال الأمثل يعني.
بالضبط. أيوه، وفي حدود، إن أنا ما ما أخسرش حاجة، في حدود مصلحتي، يعني أنا ي يوم ما هاتعصب على حد معيّن، هل آآ، هاخسره كشخص، كصديق، هل آآ فعلًا عصبيتي دي عشان آخد حقي؟ طب ما أنا ممكن آخد حقي لو أنا آآ، دخلت له من مدخل الإقناع، آآ، هل لو أنا اديته آآ، آآ نقول إيه، سلوك صارم، بس ما فيهوش عصبية، هل هاخد حقي برضه؟ يعني أنت حاول ت ت ت تخرّج مشاعرك الغاضبة دي في أشكال مختلفة، مش بس في صوت عالي، يعني خرّج الطاقة دي، في إن أنت مثلًا أنا أنا حدودي كده، ومش من حقك تعمل كذا، بص الصرامة في كلامك مش العصبية، ممكن توصّلك لنفس نتيجة العصبية.
يعني ده ده ممكن ده ممكن يستفِز اللي قُدّامي قصدي، أصل أصل أنتِ عارفة هُم بيستخدموا نفس الأسلوب اللي أنتِ بتقولي عليه ده وأنا ما كنتش واخِد بالي منُّه، تمام، فالموضوع كان بيستفزّني أكتر، خصوصًا لو شخص مثلًا إن هو مش بريء وهو مُذنِب حرفيًا، وبيدّعي ده، يعني ده أكتر ده اللي بيخلَّق لي العصبية يعني، يعني عايز أقول لِك إن أنا مش باتعصّب كده وخلاص يعني، أنا مش باتعصّب بسهولة، أص أصلًا يعني، تمام، بس آآ
إن أنت تبقى حازم. امم. امم. آه، آه، بس لما بتوصَل لكده بتبقى خلاص كارثية بقى.
ب بابقى آه uncontrol بقى، يعني الموضوع بيبقى صعب، حرفيًا.
آمم،. افتكِر ساعتها إيه مصلحتك في الموضوع وقبل ما تتعصّب، ده يقلِّل على الأقل الأشخاص اللي هتتعصّب عليهم، آآ ويقلّل الض آآ، إن أنت تدخُل في حالة مَرَضيّة في الضغط أو كده، و يعلّمك آآ، يعني level تاني من الأخَدان الحق، إن أنت ممكن تاخده بطريقة تانية، يعني ما يبقاش ده الحَل الوحيد اللي عندك، عندك حلول تانية إن أنت تاخُد حقّك بيها.
امم، تمام. فعلًا آمم، صح، أنتِ عندِك حق فعلًا. أنا يعني باشكرِك جدًا، يعني استف استفدت جدًا، جدًا من ال من النصايح اللي أنتِ قدّمتيها، أنا يعني أحاول بقَدْر الإمكان إن أنا هامشِي عليها و وهاقول لِك يعني إيه اللي هيحصَل.
العفو علي إيه؟ أكيد، مستنيّاك.
ماشي، شكرًا جزيلًا.
شكرًا.